Yaratıcı tıkanıklıkla başa çıkma yöntemlerin neler?
Ya, aslında bu benim çok fazla, eee, içinde bulduğum kendimi bir durum. Eee, çünkü evet ya çünkü sürekli bu yaratıcı tıkanıklığı aslında yaşıyorum ve, eee, bazen bu biraz hobi, biraz böyle yarı zamanlı iş gibi yaptığım bir içerik üreticiliği var. Eee, ona da engel oluyor aslında.
A, öyle mi? Hı hı. A, çok güzel. Eee, biraz bahseder misin bize yaptığın hobiden?
Hı hı. Eee, tabii şöyle, ben a bu çok uzun süredir yaptığım bir şey. İlk başladığımda daha böyle on beş yaşında falandım ben. Eee, daha böyle YouTube sektör bile değildi açıkçası. Para kazanılmaya yeni yeni başlanmıştı Türk şeyden, eee, YouTube'dan. O ilk projemdi tabii. Ona uzun bir süre devam ettim. Eee, sonrasında işte devam ediyorum hâlâ ama aralıklı diyelim.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, YouTube'a videolar yüklüyorsun anladığım kadarıyla doğru mu? Eee, ne tarz içerikler yüklüyorsun? Belli bir içerik mi yüklüyorsun yoksa genel olarak farklı farklı içerikler mi yüklüyorsun?
Evet. Hı hı. Eee, ya, belli bir içeriğim var. Ben, iii, strateji oyunlarını oynamayı çok seviyorum, bilgisayar oyunlarını. Böyle tarih odaklı oyunları. Eee, onlarla alakalı videolar çekip, onların üzerinde seslendirme yapıp, böyle, ufak çaplı bir belgesele dönüştürüp, öyle videolar, eee, üretip onları yüklüyorum aslında.
Hı hı. Hı hı. A! İh ilginçmiş bayağı aslında, yani, eee, normalde oyunu yükleyip, hani, bazı yerlerde takılan insanlar oluyor, nasıl geçileceğini gösterenler oluyor. Bazıları da direkt oyun oynarken canlı yayın açıyorlar. Sen ama daha farklı bir şey yapmışsın, eee, müzik eklemişsin, eee, onu hikâyeleştirmişsin aslında yüklediğin, eee, videoları. E, gelen tepkiler nasıl oldu?
Hı hı. I hı. Evet. Doğru. Eee, gelen tepkiler güzel. Benim, iii, içeriklerim aslında beklediğimden çok daha fazla seyrediliyor. Eee, işte, iii, birkaç tane videom yüz binlerce izlendi. İii, birkaç tanesi, iii, yani, ortalama yine izlenmeler gayet iyi. Dönüşler çok iyi, yorumlar çok iyi. Zaten uzun süredir yaptığım için de bazı, böyle, bir kemik kitle diyebileceğim bir şey de var. İii, o yüzden iyi yani aslında.
<chuckles> Çok güzel. A! Harika. Hı hı. Aslında oradan gelen, eee, güzel eleştiriler, olumlu, ııı, geri bildirimler seni daha fazla motive ediyordur anladığım kadarıyla. Ama peki, bir yerde böyle takıldığın, tıkandığın hiç olmadı mı? Sonuçta uzun zamandır video yüklüyorsun. İllaki, belki bir yerde takıldığın olmuştur. O durumlarla ba nasıl başa çıktın?
Tabii ki. Hı hı. <chuckles> Eee, ya, bir yerde takıldığım çok oldu, eee, ve "15 yaşından beri yapıyorum." diyorum ama arada benim bir belki 4-5 senelik ara verdiğim bir dönem var. Artık, böyle, o yaratıcı tıkanıklıktan da bıktığım için, eee, böyle, başımda bir şeye dönüştü bu iş. Eee, böyle, ağır gelmeye başladı sürekli fikir yaratma ve yaratamama zorluğu aslında. Eee, tabii ki öyle zorluklar yaşadım, yani.
<chuckles> Hı hı. Anladım. Hı hı. Aslında, eee, bir zorluk yaşamışsın, tıkanmışsın anladığım kadarıyla yaratıcılıkta ve uzun bir süre de ara vermişsin. dört beş yıldan bahsediyorsun. Eee, peki geri dönmeyi nasıl düşündün? Yani, yeniden fikirler canlandı mı kafanda yoksa, hani, biriktirdin mi bunları 4-5 yıl boyunca? Nasıl geri döndün?
Hı hı. Hı hı. Eee, ya, geri dönmeye nasıl karar verdim? Aslında kafamın hep bir yanında vardı bu. "Buraya geri dönmem lazım, bu güzel bir işte, eğleniyordum yaparken ama, işte, hani, yorulduk, ettik." Eee, daha böyle olgunlaşmış olduğum için dönmek kolay oldu. Yeni fikirler düşünmedim o bu 4-5 senelik dönemde açıkçası. Eee, sadece, "Ne yapsam, ne etsem?" diye düşündüm. Onu bi bir fikir buldum ve onun üzerine yapmaya devam ediyorum, işte.
Hı hı. He he. Anladım. E, peki, eee, oyunlara müzik ekleyip, eee, belgesel şeklinde yaptığını söylemiştin önceden. Bu 4 yıl aradan sonra aynı şekilde devam mı ettin yoksa farklı bir kategoride mi ilerlettin videolarını?
Hı hı. Eee, o bahsettiğim, şu an yaptığım aslında bu strateji oyunlarının üzerine işte seslendirme yapıp, müzik koyup böyle bir belgesele dönüştürme işi şu an ya şu an yaptığım konsept. Eskiden de oyun üzerineydi. Onun o oyun üzerine yaptıktan sonra, iii, işte, eee, canlı böyle kısa film tadında şeyler de yaptım, eee, ama işte şu an yaptığım şey o. O ondan daha çok zevk alıyorum aslında.
Hı hı. Hı hı. Anladım, ş yani sen dönem dönem zevk aldığın şeyleri yapmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Mesela bundan birkaç yıl sonra belki bu oyun, eee, yerine başka bir şeyler de yükleyebilirsin anladığım kadarıyla. Eee, peki burda tıkandığında mesela bu oyunlara şu anda, eee, müzik ekliyor, seslendirme yapıyorsun. Tıkandın hani, eee, artık gitmiyor, yapamıyorsun, yaratıcılığın gitti. Yeniden ara vermeyi mi düşünürsün yoksa direkt başka içeriklere mi geçmeyi düşünürsün?
Evet. Tabii. Hı hı. <chuckles> Eee, şöyle ki aslında ikisini de düşünmem. Eee, bu sefer çok daha profesyonel bakıyorum işe. Eee, çünkü, eee, çok potansiyelli görüyorum, eee, şu an yaptığım, eee, konsepti. Eee, eğer sıkılırsam da, eee, devam edebilirim buna çünkü m maddi bir getirisi de var sonuçta. Eee, sadece yaratıcı tıkanıklık tabii ki yaşanıyor. Yani sürekli aynı oyunlar üzerinden farklı konseptler yaratmam gerektiği için, eee, yaratıcılıkta sıkıntı yaşıyorum bazen ama onun da üstesinden bir şekilde geliniyor.
<chuckles> Harika. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. <chuckles> Peki böyle, eee, farklı oyunlar denediğin oluyor mu? Şim demin bahsettin aynı oyunlar lı üzerinden yaptığından bahsettin. Mesela yeni bir oyun çıktı, hadi, şimdi de bunu yapayım, dediğin oluyor mu? Ve bunun içinde bayağı bir zaman harcıyorsundur. En başta oyunu oynuyorsun, oyunu görüyorsun, sonra videoya çekiyorsun bunu anladığım kadarıyla. Biraz o süreçten bahseder misin bize?
Hı hı. Hı, tabii. Hı hı. Tabii ki. Yani şöyle, benim oynadığım oyunlar da böyle normal, mesela normal bir insanın açıp oynayabileceği, hemen açtığı gibi oynayabileceği bir oyun oynamıyorum ben. Aslında o yüzden dediğin gibi zor. Benim oynadığım mesela yeni bir oyun çıktı gerçekten. İşte daha dün çıktı sanırım, eee, ve bu oyunu öğrenmek için aşağı yukarı böyle bir 100 saat falan harcaman gerekiyor zaten. Bayağı kitap gibi bir oyun. Eee, o yüzden çok zahmetli. Eee, üzerine çok şey yapılması gereken bir iş. Bir de böyle sadece senin de bahsettiğin gibi oyunu oynayıp yayınını açmıyorum. Çok böyle kurgulaması var, seslendirmesi var, ıvır zıvırı var. Böyle kaliteli bir iş çıkması için tabii zaman alıyor. O yüzden yeni oyun denemek de birazcık zor. Alışkın olduğun şeyden devam etmek daha kolay geliyor.
Anladım. Hı hı. O! Bayağı, <chuckles> bayağı harcamışsın, evet. <chuckles> Hı hı. Tabii. Tabii, dediğin gibi, oyunu oynuyorsun, videolarını çekiyorsun, belki düzenlemeler yapıyorsun, onlara yüklemek bayağı bir vakit alıyor anladığım kadarıyla. Peki ortalama kaç dakikalık videolar yüklüyorsun?
Hı hı. Tabii. Eee, ya, elimden gelse aslında daha uzun videolar yüklemek istiyorum ama şu anda videolarımın ortalaması aşağı yukarı 10 dakika, on iki dakika falan.
<chuckles> Hı hı. Ama bu 10 dakikada da, eee, sonuçta, ııı, güzel geri bildirimler almışsın. Belki çok uzun olsa belki çok uzun olsa, ııı, negatif yorum bile alabilirsin. O yüzden, hani, deneme deneyerek yapmayı mı tercih ediyorsun? Mesela yavaş yavaş o süreyi arttırmaya mı yoksa oyuna bağlı, hani, "Oyun belki çok ilgi çekici değil bunu 5 dakikalık yapayım. Bazı oyunlar çok ilgi çekici oluyor. Bunu yarım saat yapayım." dediğin oldu mu?
Tabii, tabii. Hı hı. Eee, tabii. Hem ona bağlı hem benim oynarken aldığım zevke de bağlı, eee, ama onun dışında şeye de bağlı, yani, o senaryosuna da bağlı. O, hani, o senaryo kendi evriliyor, böyle, benim oynadığım oyunlarda çünkü hep sabit bir senaryo yok. Senaryo nereye evrilirse, uzun bir senaryoya dönüşürse bazen, tabii, işte, 30-40 dakikalık videolar da çıktığı oluyor aslında.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Anladım. Güzelmiş aslında. Peki, eee, hiç böyle oynayıp da beğenmediğim bir oyun, "Ya, bunu yükleyemem çünkü beğenmedim bu içeriği." dediğin oldu mu?
<chuckles> Eee, tabii ki ya. Yani attığım kadar videoyu çöpe de atmışımdır büyük ihtimalle. Eee, tabii, yani, çekerken eğleniyorum bazen ama kurgularken, videoyu, böyle, keserken, biçerken, fark ediyorum, yani, "Bundan bir şey çıkmayacak galiba." deyip çöpe attığım oluyor. Eee, mutlaka, sonuçta belli bir kalite tutturmak istediğim için her zaman, iii, çöpe giden videolar da çok fazla oluyor. Beğenmediğim oyunlar da çok fazla oluyor mesela.
<chuckles> Gerçekten mi? <chuckles> Anladım. Hı hı. Anladım, peki, ama sen bunları vakit kaybı olarak görüyor musun yoksa belki senin bir ye ye bir yönden yaratıcılığını geliştiriyor? Belki o oyunda onu kullanamıyorsun ama bir sonraki oyununda oradan sana ilham veren oyunlar oldu mu ve bunu zaman kaybı olarak gördün mü yoksa tam tersi mi gördün?
Hı hı. Yani şöyle, üzüyor insanı gerçekten. Çünkü belli bir zaman ayırdım ona ve, yani, çöp olduğunu fark ettim. Cidden böyle zamanım boşa gitmiş gibi hissediyorum ama her zaman o çöpe giden videolardan mutlaka bir şey öğreniyorum. Yani, çöpe gitmesinin sebebini öğrendiğim zaman aynı sebepten çöpe giden başka bir video olmuyor en azından. Iıı, o yüzden tam olarak bir zaman kaybı diyemem ama tabii ki zaman kaybı da oluyor birazcık ne olursa olsun.
Hı hı. Hı hı. A, harika. En azından belki bazı oyunlara karşı, en eee, bir öngörün oluyordur ya da atıyorum oyunu yapan firmaya karşı bir öngörün oluyordur belki, ona göre belki o oyunları izlemen daha, yani, o oyunları oynaman, ııı, onlara video çekmen daha da azalıyordur belki. Bu yönden, hani, baktığında gelecekteki videon için aslında, eee, vakit kazanmana da yol açabilir belki bu durum. Eee, peki, eee, bir videoyu, ııı, yayınlaman, yani, o oyunu oynaman, eee, oyunu edit videoyu edit'lemen, sesler yüklemen ve internete yüklemen yaklaşık ne kadar süreni alıyor? Bu n rutinini bize anlatabilir misin?
Hı hı. Tabii. Doğru. Kesinlikle. Hı hı. Eee, ya bunu f tam zamanlı yapacak olursam eğer, aslında ü 3 günde 4 günde 1 video atabilirim, eee, ama tam zamanlı yapamıyorum şu anda. O kadar bir maddi getirisi yok. İşte farklı işler de yapıyorum, ev işleri var, işte eşim de çalışıyor bir yandan; onun çalıştığı saatlerde benim evi birazcık derleyip toparlamam gerekiyor falan. İii, o yüzden, iii, şey olmuyor, tam zamanlı yapamıyorum. O yüzden haftada 1 video falan oluyor aşağı yukarı.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Anladım. Anladım yani haftada 1 mutlaka sen, eee, YouTube'a, eee, videonu yüklüyorsun. Peki diyelim ki 1 hafta yüklemedin, eee, seni izleyenlerden yorumlar alıyor musun? "A! Video nerde kaldı? Bekliyoruz." diye bir yorum aldın mı hiç daha önceden?
Evet, evet. Hı hı. <chuckles> Eee, çok aldım. Yani şu an tam olarak böyle bir dönemin içindeyim. 3 haftadır video atamıyorum çünkü hayat çok yoğun şu, bu aralar. Eee, 3 haftadır video atamıyorum ve insan yorumlar geliyor. "Ya, işte, nerede kaldı yeni video, şu oyunla alakalı yeni bir video atsana." Eee, işte video attığım zaman da zaten yorumlar geliyor, işte "Kanalın şifresini hatırladı sonunda." diye videolar geliyor, şey yorumlar geliyor.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. A! Güzel. <chuckles> Aslında, eee, demin konuşmanın başında bahsettiğin gibi, eee, kemik bir tayfan var, seni takip ediyorlar. Video video atmadığında bile farkına varıp sana video atsana diye yazıyorlarmış. Bu da aslında senin için, eee, gurur verici bir şey olsa gerek. Eee, mesela bir videoyu yaparken tıkandın, ya oluyor yani sana, senin de başına gelmiş. Bu sadece sence teknik sorundan mı oluyor yoksa duygusal, psikolojik tarafı da var mı bu işin? Yoksa hani şu an aklıma bir şey gelmedi diye, eee, 2 taraf da yani ne teknik ne duygusal bir şey, sadece aklıma bir şey gelmedi diye mi oluyor?
Hı hı. Evet. <chuckles> Kesinlikle öyle. Tabii. Hı hı. Eee, aslında hepsi oluyor. Yani teknik olduğu çok az oluyor. Artık çünkü u uzun süredir şey olduğu için hâkimim teknik kısmını işin, eee, ama duygusal olarak olduğu oluyor. Yani, iii, o bana yoğun bir sorumluluk gibi geliyor mesela o an ve, eee, yoğun sorumluluk u ro o sorumluluğun altında eziliyorum dolayısıyla bir tıkanıklık oluyor. İii, bazen onu hissediyorum. Bazen gerçekten dediğin gibi, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani böyle bilgisayara bön bön bakıyorum saatlerce. Eee, bir şeyleri araştırıyorum. Ya ne yapsak, ne etsek falan ama çıkmıyor yani çıkmayınca da çıkmıyor bazen. İii, o da yaşanıyor tabii.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Anladım aslında 3 sebepten de oluyor ama burda teknik s kısım, eee, en az hani, eee, tıkanıklığına sebep olan kısım anladığım kadarıyla. Peki bu bazen dedin ya hiçbir şey çıkmıyor. Olabilir tabii ki hani insanlar sürekli bir şeyler yaratamıyor baktığında. Peki burda bir, eee, mükemmeliyetçilik, bir yetersizlik hissi oluyor mu sende? "Ya, yapmam lazımdı nasıl yapamadım!" diye mi yoksa "Bu sefer olmadı.", hani, "Bir süre sonra tekrar deneyeceğim." diye mi yaklaşıyorsun?
Evet. Evet. N tabii. Hı hı. Eee, çok yakın zamana kadar aslında şey oluyordu. Yani "Yapmam lazım, nasıl yapmam!", iii, "Nasıl gecikir bu iş!", iii, yani "Şurada zaten yapacağın şey ne ki?" idi gibi, böyle kendime yüklendiğim oluyordu, eee, ama sonradan, eee, yavaş yavaş bunu şeye dönüştürdüm: Yani "Olmadıysa olmadı. Kendimi parçalamaya gerek yok." Günü çünkü kendimi parçaladığım zaman bu sefer daha çok zaman kaybediyorum aslında. Onu da fark ettim. Eee, o yüzden onu yapmıyorum artık. Diyorum ki: "Tamam, olmadıysa olmadı, ııı, hemen bir sonraki haftanın hazırlığını yapmaya başlayalım ki en azından o yetişsin." O yüzden daha böyle motive ediyor beni.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında tam da onu soracaktım: Yani sen mesela o an bıraktın, olmuyorsa olmuyor, haftaya tekrar denerim, dediğinde belki de ortaya daha verimli bir şey çıkıyor kendini sıkmandan. Eee, böyle bir durumla karşılaştın mı? "Ya, ben çıkarmak zorundayım." deyip, eee, kötü bir yayın çıkarıp ya kötü bir video çıkarıp ya da, ııı, 1 hafta sonraya bırakıp çok güzel bir video çıkardığın oldu mu?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Eee, o da oldu yani geçmişte özellikle bu ilk projemde çok fazla yaşıyordum bunu. Eee, çıkartmam lazım diye, eee, çok fazla video çıkartıyordum ve, eee, çok da iyi videolar olmuyorlardı açıkçası. Dönüşler de iyi olmuyordu, izlenmeler de kötü oluyordu. Eee, o yüzden o onu çok yaşıyordum o dönem ama şimdi ara verdiğim zaman daha iyi videolar çıkarttığımı da fark ediyorum açıkçası.
Anladım. Iıı, anladım yani aslında sen kendini artık baskılamak yerine zaten hani beklediğinde, eee, daha kafa yorduğunda daha güzel şeyler çıktığının farkındasın. Eee, bu a bu açıdan senin için avantaj olmuş bu. Peki, eee, bu sadece video için değil, insanlar bir şeyler üretirken bir yerde belli bir yerde tıkanıyorlar. Eee, bu insanlara karşı, ııı, tavsiyen ne olurdu? Yani hemen bıraksınlar mı yoksa bir sakinleşip düşünüp üstüne tekrar mı, ııı, düşünsünler daha sonradan? Yoksa hani o an baskıyla "Hadi, yapmam lazım!" deyip, eee, bir şey mi çıkarsınlar ortaya?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, bence o an baskıyla hareket etmek aslında çıkacak fikrin kalitesini de düşürüyor. Böyle bir tıkanıklık yaşanıyorsa şöyle bir nefes almak, başka bir şeylerle ilgilenmek, belki 1 gün, belki birkaç saat ara vermek gerekiyor bence. Eee, ki, yani, beyin de yeni bir şeyler görsün, başka bir şeyler o içeride tetiklensin ve tetiklendiği zaman da o yeni fikir, eee, zaten kendi kendine oluşmaya başlıyor. Tekrar düşünüldüğü zaman yeni şeyler geldiğini ben hissediyorum en azından, onu tavsiye ederim daha çok.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım, yani, baskıyla, kendine psikolojik baskıyla bir şeyler üretip, yani, kötü bir şey üretmektense beklesin, düşünsün, o an belki karşısına çok farklı yaratıcı bir şey çıkacak, daha olumlu bir sonuçla yaklaşacağını vurguladın. Eee, teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için, çok güzel bilgiler verdin.
Tabii. I hı. Evet. <chuckles> Ben çok teşekkür ederim. Eee, çok sağ ol sorular için de. Birazcık daha düşündürdü beni hatta bu 3 haftadır video atmamamı da birazcık kendi gözümün önüne sokmuş oldum. Eee, <chuckles> bu hafta mutlaka bir video atmam lazım. Eee, çok teşekkür ederim tekrar. Çok sağ ol, görüşmek üzere.
<chuckles> Belki bu hafta yüklersin bir video. <chuckles> Ben teşekkür ederim, görüşürüz.